โอ้โฮ จริงมาก จริงมากค่ะคุณหมวก บ้านคิดเหมือนคุณหมวกเลยว่า จริง ๆ แล้วเนาะ การพูดเรื่องความตายเกี่ยวกับคนในครอบครัวเนี่ย ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่ช่วยลดความกลัวได้ คือก่อนหน้านี้อยากจะบอกว่าบ้านก็กลัวเหมือนกัน การจากไปของใครสักคนในครอบครัว แต่พอได้มาพูดกันแล้วเนี่ยค่ะคุณหมวก คือ คือเขาก็บอกเราว่า "เออไม่ต้องกัง วล หรอก อะไรมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้ว" เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับมันได้เนาะคุณบ้าน แล้วก็ โอ้โฮ ดัง อืม มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยค่ะ พยายามทำ ทำให้บ้านเนี่ยค่ะคุณหมวก พยายามทำทุก ๆ วันนี้ให้มันดีมาก ๆ มั้งคะ เพื่อ ที่จะให้เราไม่รู้สึกเสียดายเนาะในกับ ช่วงเวลาที่แบบ จะ ใช่
อือ ค่ะ อือ ค่ะ อือ ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่ ใช่เลยค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ เห็น ด้วย อา อืม เห็นด้วยกับคุณบ้านเลยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย เอ่อ หมวกอ่ะเคย เคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะ เป็นเรื่อง คือหมวกอะเคยทำ เอ่อ บริษัททัวร์เนาะ ทำบริษัทท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันจะมีลูกค้าที่เป็นมาครอบครัว อย่างเงี้ยค่ะ เขาจะรีเควสต์เลยว่า เขาจะไม่นั่งเครื่องบินหรือว่าอยู่บน ร รถบัสคันเดียวกัน เหมือนถ้าจะไปเที่ยวเป็นครอบครัวเนี่ยเขาจะขอแยกเป็น สอง คัน หรือว่าไฟลต์เป็น สองสาม ไฟลต์ เพราะเขาอะไม่อยากที่จะเสี่ยงที่จะเป็นอะไรไปทางครอบครัวถ้าเกิดอุบัติเหตุ อย่างเงี้ยค่ะ อย่างน้อย ค่า อะ แม่ไปกับลูก 2 คนคันนี้พ่อไปกับลูก 1 คนคำนี้ อะไรอย่างนี้ เพื่อเป็นการกระจายว่า เออ ถ้ามันเกิดอะไร ข เหมือนเขา เตรียมพร้อมที่จะแบบว่ารองรับมาแล้วอะค่ะว่า อย่างน้อยถ้าเกิดอะไรขึ้นอะมันยังมีคนข้างหลังที่คนรับผิดชอบ หรือว่ามีคนจัดการในสิ่งต่าง ๆ ไม่แบบว่า โอ้โฮ ไปกันทั้งครอบครัว หรือว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะต้องแยกกันเพื่อที่แบบ ถ้าเป็นอะไรไปทั้งสองคน แล้วลูกจะอยู่ยังไง อย่างงี้นี่นะคะ หรือว่าพ่อรอดแม่ไม่รอด หรืออะไรอย่างเงี้ย คือ ค่อนข้าง ที่จะละเอียดเลยค่ะคุณบ้าน อืม
อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ แบบ กลัวเหรอคะ? อืม โอ้โฮ อืม อา อือ อ๋อ ใช่ ๆ โบ อืม อา อืม อืม อืม อา โอ้โฮ จริง ๆ ค่ะ อืม อืม โอ้โฮ จริงค่ะ วันนี้ก็คือรู้สึกว่า พอมาคุยประเด็นนี้กับคุณหมวกเนี่ย รู้สึกดีมาก ๆ เลยเนาะ เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะกลัว แล้วก็ไม่กล้าพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของความตายอยู่เนาะ แต่พอเรามาพูดกันเนี่ย มันก็เป็นเรื่องปกติเลยที่แบบว่าสามารถเกิดขึ้นได้เนาะ โอ้โฮ ยังไงวันนี้ ก็ คุณหมวกมาก ๆ เลยค่ะ
ค่ะ อา ค่ะ อืม ใช่ อา ใช่ ถูกต้องค่ะ ยินดีค่ะคุณบ้าน ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่มาพูดคุยเช่นกันค่ะ